Muy bien. Y entonces, ¿tú crees, por ejemplo, en este otro dicho que es: "Experimenta en cabeza ajena"? Es decir, evitarte tú el error, para que evites esas consecuencias, ¿qué dirías?
Mira, qué curioso que me lo que me des ese ejemplo específico, porque esa es una frase que me decía mi mamá, toda la vida.
<laughs> Tan sabias las mamás, ¿verdad?
O sea, que era el Sí, sí, completamente. Pero pues, no te das cuenta hasta después. Hasta que ya te equivocaste. <chuckles> Eh, pero sí, o se
<laughs> Sí, muchos jóvenes han pasado por eso y dicen: "¿Por qué no escuché?". Pero cuéntame.
Claro. Sí, ¿por qué no le hice caso? Ju ju justo eso, este, ella me decía, no esa como tal, sino al contrario, como de: "Tienes que aprender de esto, tienes que aprender del no sé, de lo que le pasó a tu compañero, de lo que le pasó a tu amigo, de lo que sea"
Ujú. Exacto.
"porque", eh, ¿cómo me decía? Como: "No hay escarmiento en cabeza ajena" Algo así me decía. Y era
Escarmienta en cabeza ajena, sí.
Ah, bueno, es esa, esa sí me la aprendí, ve, <chuckles> sí se me quedó.
<chuckles> No te grabaste el dicho, pero lo que quería decir sí, que es lo importante, ¿verdad?
Sí, pero sí pero sí el aprendizaje, ¿no?, el Pero bueno, sí, o sea, y justamente era eso, era O sea, es muy difícil y le la gente no suele Claro, la gente no suele aprender de lo que le pasa a los demás.
Evitarte evitarte el riesgo, ¿no?

Eh, bueno, ahora mi reacción es mucho más consciente y mucho más, eh, de análisis y de trabajo. Pero me costó trabajo, otra vez llegar ahí. O sea, hon honesta y genuinamente me costó trabajo porque em, o sea, yo crecí en un hogar que era muy demandante. Como en cuanto a escuela, en cuanto a estudios, en cuanto a todo eso. Entonces, para mí los errores eran extremadamente frustrantes. O sea, un error, un Sí, exacto. Entonces un error, una calificación que no fuera mínimo un 8
Sí. Ah, okey, porque se esperaba mucho de ti.
o sea, un 8 ya era bajo ¿no? Entonces, algo menos de eso, o o sea, era llorar todo el día y enojarme y ¿sabes? O sea, era horrible. Y entonces, cuando
<chuckles> Sí, qué barbaridad. Y es que eso hace de la persona que que precisamente en un futuro que comete un error, pues, se sienta tan frustrado, pero, si lo tomara como que es normal, que todos nos equivoquemos alguna vez, pues, esa frustración no iba a ser tan grande en ti, ¿es eso lo que me estás comentando?
Claro. Sí, completamente, porque creo que algo que no se enseña como que en general a los a los niños es a lidiar con la frustración, ¿no? Porque son creo que es un sentimiento muy natural. O sea, lo ves en en los bebés que, no sé, se están queriendo poner un calcetín. Y no pueden, y se enojan y lo avientan.
Sí, claro que lo es. Así es. <laughs>
O sea que así como que: "Ah, pues pues, no y ya", ¿no? O sea, es una reacción muy humana, pero si les enseñas a manejar la frustración desde el inicio, entonces, cuando cometes un error, no hay esta frustración de: "O sea, se acabó el mundo y soy el peor y nunca voy a lograrlo", ¿sabes? O sea, no es como que este sentimiento de que un error es el es el fin y que eres la peor persona por equivocarte.
Claro. O sea, que que ver ver los errores desde ese punto de vista genera un problema más grande. Porque entonces, como dices: "Ya viene la frustración, los sentimientos de culpa, de inutilidad", probablemente un estrés tan grande, que es lo que le está pasando a la gente. Pero sí se le enseña cualidades como la paciencia, como, tómalo con calma, sigue intentando, sería diferente, ¿no? Cómo se desarrollaría.